Ayon, tama ka tama ka do'n sa sinabi mo na ang mga lalaki hindi sila madrama ganyan, kaya naman kung titingnan ay parang kadalasan na biktima gaya nga no'ng kaibigan kong 'yon lalaki rin kasi siya hindi siya hindi hindi kasi 'yon mga lalaki hindi sila pala pala sumbong ganyan, hindi sila nagbubukas ng saloobin nila, maliban na lang siguro sa partner nila, pero ayon sa ibang tao, or kahit nga minsan pati sa partner nila tinatago na nila 'yong mga mabibigat na dinadala nila 'di ba kasi 'di lalo na dito sa Pilipinas ah, kasi pag sinabing lalaki ka magpaka lalaki ka, 'di ba may gano'ng kasabihan pa sila eh, 'di ba kumbaga, pag sinabing magpaka lalaki ka kailangan lahat ng problemang ibabato sa'yo lahat ng lahat ng mapagdaanan mong pagsubok kakayanin mo 'di ba? 'yong oo, hindi ka oo pag lalaki ka bawal kang umiyak bawal kang magpakita ng kahinaan 'di ba. Ikaw ba meron ka bang partner?
Oo. Oo. Oo. Oo. Oo. Ayon nga eh. Totoo. Oo. Ayon nga po eh, oo. Oo. Oo do'n. Ayon nga eh, 'yon nga tingin nila. Ayon nga. Pero, hmm. Meron po mhm, kaya parang Oo.
Ano kamusta naman nag nag nakipagusap ba s'ya sayo tungkol sa mga ganong bagay?
Opo hangga't maaari gusto ko kasi maging open siya, may pagkakataon din naman po parang pag kaya n'yang i-handle minsan nababanggit din naman po niya sa akin na ayon eh, tulad po n'yang nabanggit ko sa inyo kaya ko po natanong minsan na sinabi niya po na ano hangga't kaya daw po i-resolba ayaw niya na rin po sabihin sa akin kasi 'yon minsan nararamdaman ko rin po na pa parang tatanungin ko siya, lagi po araw-araw niya kamusta kamusta ang araw lagi po 'yong gano'n tanong, hindi po mawala 'yon. Kasi po 'yan tulad na nabanggit din n'yo, may ka ah, may damdamin din po kasi kayong mga lalaki hindi rin po kayo basta lang matapang, matatag, kasi po po parang may isa na po 'kong kaibigan talagang nawala dahil po sa ganyang mental health opo kaya ako oo kaya nga po hangga't maaari ako po si tanong ako palagi na kamusta ganyan, kasi nga po mapagkimkim nga po ang kasi nga po tingin nila 'di ba kaming mga babae mahilig po kami 'yong konting ano share po namin kaagad ganyan sa inyo po kasi minsan kayo pong mga 'pag lalaki lang hindi po kayo agad 'yong nag-o-open ng problema eh, 'di parang oo, ayon nga po eh, kayo po marami po kayong kaibigan? parang minsan nakakapag kwento ka sa kanilang problema?
Ay, buti naman. Oo. Oo. Oo <laughs> nakakatuwa naman. Oo. Ah. Oo. Oo. Hanap ako. Oo. Ayon nga. Oo. Ay! Nako, condolence. Oo. Ay totoo yan. Oo. Ayon, oo. Ayon nga eh, kanya kanya rin kasing buhay. <laughs> Ah.